Nossa, totalmente. Totalmente. Sabe uma coisa que foi até num né, eu num em uma situação religiosa e tal, que falaram pra mim e eu guardei pra mim pra sempre, tem um tempo já: "Você não consegue encher o copo do outro se o seu copo tiver vazio".
Concordo. Hã. Aham. Hã. Boa, gostei. É isso mesmo. É isso mesmo.
Não é? E eu acho e até isso co essas coisa, fala: "Ah, minha metade da laranja", não sei o quê. Não, não tem metade da laranja. A gente tem que ser uma laranja completa, né, porque depois vocês Deus livre, né, acontece alguma coisa, o relacionamento não existe mais, que você vai você vai ser incompleto? Então assim, não pode isso, né, eu acho.
Aham. Aham. Completa, boa. Aham. Olha. Aham. Olha, e vai ser incompleto mesmo, viu. Porque a gente cria uma dependência, a relação, eh, longa a gente acaba criando dependência, eh, e e é muito difícil quando em algum momento da relação porque eu também já passei por um momento de reviravolta na minha relação e foi bem difícil, foi bem difícil, porque a ge eu não me sentia completa. Exatamente como você tá falando: o fato de eu não estar completa sozinha. Eu tinha necessidade, a dependência, de ter o meu marido comigo. Então foi um momento difícil, que a gente precisou se reconectar pra acender a toda a chama, eh, da relação. Então eu entendo o que você falou e concordo.
Né. É. Pois é. Aham. Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. É. Pois é. Hum. Sim. Pois é. Pois é. Uhum. Exato. Não é? Porque assim, e como que e é tudo que eu falei, né, eu acho que assim, como você vai desa fi fazer o bem para o outro se você não tiver bem, se você não cuidar, né, da sua autoestima, da sua saúde, né. São várias nuances, eu acho, né. Porque É.
Aham. Verdade. Verdade, é verdade. Sim, sim. Diz assim: "Se você não se ama, como você vai amar alguém, né. Como se você não está co se não está bem, como é que você vai amar?" Concordo. Verdade. Aham.
É. Uhum. Exato, exato. Como que você vai querer que o outro goste da sua companhia se você mesmo não gosta da sua companhia? <laughs>
Ai que terrível isso. É é parece até es é feio, mas imagine, a gente às vezes não suporta nossa própria companhia. A gente quer ficar sempre com alguém. A gente não consegue estar sozinho, porque a gente não se suporta. Será que é possível isso? <laughs>
Pois é. Exato. Exato. Exato. Os pensamentos, a gente não consegue lidar com os nossos próprios pensamentos e aí eu, por exemplo, tô passando por essa fase meio estranha agora, tipo, eu tô muito apegada ao meu celular, não redes sociais, mas eu tô querendo sempre tá passando alguma coisa no meu celular. Então eu tô eu vou ao banheiro, eu tô com uma série no celular.
É. É verdade. Sim, sim. Aham. Você tá você não tá fugindo? Será que você não tá fugindo do do sua ah tô achando que é um refúgio, né. Você tá acabando se conectando a a isso como refúgio. Entendo.
Pois é, menina. É um refúgio. É.

Exato. Então É.
E o que que você acha que pode ser diferente?
Poxa vida, menina, não sei, viu. Acho que tem várias coisas. Acho que foi, assim, mudanças de rotina. Eu estava numa rotina, aí agora mudou. Eu tô mais trabalhando de casa. Daí e assim, quando eu tô trabalhando de casa, meu marido tá fora, então eu tô sozinha. E isso que eu te falei, eu tô falando pra mim mesma, porque, por exemplo, eu vou fazer meu café da manhã, por que que eu não consigo fazer meu café da manhã, tomar meu café da manhã só comigo mesma, eu tenho que tá ali pondo uma série, <chuckles> sabe? É.
Aham. Aham. Aham, aham. Ah, eu entendo. Hã. Ah, eu entendo. E eu eu entendo o que você tá falando, porque eu, sozinha, eu não consigo fazer. Eu não é muito raro eu sentar pra tomar um café, é muito raro pra eu, ah, cuidar até de mim mesmo. Eu cuido dos outros, eu adoro dar atenção para os outros, mas de mim mesmo é difícil. Então se a gente não tá bem, até pra relação é difícil. Então eu te entendo. É, a agora sabe uma coisa que eu também fico, assim, pensando que eu gosto e que talvez você poderia pensar também, de repente, em fazer ou pensar em inserir isso na relação de vocês? É, assim, pequenas surpresas, pequenos momentos, assim, eh, que surpreenda, que seja mesmo, eh, um um diferencial. Você já assistiu um filme chamado À Prova de Fogo?
Uhum. É. Aham. Sim. Aham. É. Demais, demais. Hã. Uhum. Hã? Hum. Hum. Hum. Acho. Uhum. Hum.